Cuéntame de una experiencia que te conectó con la naturaleza.
Ay, sí, claro. Mira, yo creo que una de las que más me acuerdo, porque me sentí, precisamente, muy muy a gusto, muy cómoda, muy feliz, este, en ese momento fue en un viaje que realicé en el 2022. Me tocó ir a al estado de Jalisco, y allí nos fuimos a este, pues, creo que es como ciudad, pueblito llamado Mazamitla
Okey. Ah, okey.
y allí es es puro bosque, es o sea, es, el las, eh, sierra, entonces, eh tuvimos la oportunidad de subir a la sierra y estaba, o sea, era, ay, no sé ni cómo describirlo, o sea
Guau.
Subimos en en, mm, en estas motos de 4 por 4.
Oh, <chuckles> interesante. <chuckles>
Entonces, aparte Ah, entonces aparte de c de como disfrutar el paisaje, era también como disfrutar, eh, la actividad, ¿no?, de de s de subir las la sierra en esta en esta moto y pues subir y estar entre los árboles y aparte como lo típico fresquito de del bosque y l Ay, no fue una experiencia maravillosa, la verdad.
Sí, sí, claro, sin duda Ajá. ¿Y cómo sentiste el clima cuando subiste a esa parte de la sierra?
Mira, es clima es que aparte, era el cambiazo. Este, cuando estábamos como en en piso normal, este
Ajá. Sí.
e-estaba fresco, pero pero sí decías de que: "Oy, este solecito que pica", ¿no? Y ya al momento al momento de subir, al momento de estar, o sea, realmente, envuelta, abrazada por el bosque, por los pinos, que son enormes allá, y todo esto. O sea, el clima delicioso, o sea un clima súper fresco, o sea, que hasta frío te daba, ¿no? O sea, frío de de: "Uy, dejé mi chamarra, abajo en el carro. Me la hubiera traído". O sea, el clima delicioso. Y aparte, ay no s no, o sea, una exp Ay, no. Me acuerdo, y quiero volver ahí, a ese momento, la verdad.
Ajá. Ajá. Qué rico. Ajá. <laughs> Sí, hombre. Y, por ejemplo, de cuando ya subiste la sierra, ¿qué fue lo primero que te impresionó, de la de esa naturaleza, que estabas experimentando?
Yo creo que recuerdo perfectamente, haber hecho el comentario, de que nunca había estado entre árboles, pinos, y toda esta variedad de vegetación, tan alta. Eran o sea
Guau.
yo miraba así para arriba, y yo sentía que los árboles nunca terminaban. O sea, que no les veías como que como que el fin. O sea, nunca me había tocado estar como que realmente, en medio, en medio, y sentirme O sea, s genuinamente, abrazada por un árbol, ¿no? Eh, creo que eso fue lo primero que o sea, que noté, y que dije de: "Guau". O sea, era estaba muy impactada, en ese momento, por algo tan sencillo, ¿verdad? Como l como la altura de los árboles. Pero sí, o sea, muy impresionada por eso, principalmente.
Ajá. Impresionante. Guau. <chuckles> Muy impactada, ¿no? De la de la grandeza, ¿no?, del bosque. De ese momento que estabas viviendo en la sierra. Y por ejemplo, eran no sé. Cuéntame, si había algo más, aparte de los árboles.
Sí. Mira, yo bueno, eh, ahí nosotros subimos con uno em, con un guía, una persona guía, y creo que, lo que también nos impresionó era que nos dijo que, en ese bosque, eh, había, pues, de o sea, había animales salvajes, obviamente, están en su hábitat, entonces, de repente, sí nos de que como: "¿Escuchas este, no sé, por ejemplo, este pájaro?", ¿no?, o sea, de que: "¿identificas este ruido?, no, pues, es tal pájaro", ¿no? Y había, si no me equivoco, creo que nos mencionó que en ese bosque había, este, pumas, también, entonces, como de como que estate alerta, eh, si, también si si escuchas que que los pájaros, por ejemplo, se quedan callados, o que vuelan, o todos así, o sea es porque como que algo está rondando ahí, entonces, como que también era eso de de estar pendiente de eso, pero en general, o sea como la Sí, como en general, o sea, todos esos factores combinados, o sea, en ese momento siento que lo hicieron como como muy mágico, como muy padre, el sumergirse en esa experiencia que para mí, pues no es tan común, o sea, es ut ot diferente ambiente al de mi ciudad, entonces, pues, estar rodeado de todo eso era, o sea, es, eh, fue un momento muy, muy mágico, para mí.
Mm. Uy, okey. Ujú. Uh. Ajá. <chuckles> Ajá. Sí, si me imagino. <chuckles> Guay, qué emoción. <chuckles> Sí. Y, por ejemplo, ¿lograste ver algún animal de los que te contaba el guía?
Ay, solamente los pájaros. <laughs>
Oh, bueno.
Solamen solamente me tocó ver, este, variedad de de de pajaritos. Creo que, entré agradecida de que no me tocara ver un puma, ni nada de eso, em, porque, pues, igual estamos nosotros en su hábitat. Entonces, como también ir a invadirles y y que, por alguna u otra razón, ellos se sientan, este, en peligro, creo que tampoco está padre, pero, pues, al menos me me eché mi mi clase de de ciencias naturales con los pajaritos, entonces también eso pa estuvo muy padre.
Ah, okey. <chuckles> Sí, sí, por supuesto. Ajá. Sí, sí. <chuckles> Okey. Y aparte de de los pajaritos y los árboles, ¿él los llevó a algún otro sitio que te hubiera sido también muy interesante?
Pues, mira, realmente ahí, en Mazamitla, el punto, o yo creo que como que lo, eh, lo padre, eh, de la actividad es, precisamente, solamente subir la, o sea, la sierra. Ya abajo, en la, o sea, en la como en el pueblo, eh, sí hay más actividades, hay restaurantes, hay otras cosas por hacer, pero ya no es tanto como en contacto con el bosque, en contacto con la naturaleza, con el paisaje, o sea, ya es más como de, pues, como de convive de convivencia. Ajá, exacto. Este, más como de de convivencia, de conocer, de turistear, pero lo padre lo padre de ir a Mazamitla, realmente, es subir la sierra y disfrutar el momento allá arriba.
Ujú. Nada más la zona urbana, ¿no? Ajá. ¿Y no estabas así como ay, qué me voy a encontrar ahí? ¿Me va a gustar, no me va a gustar? ¿En algún momento dudaste de llev de ir a esa parte de la naturaleza?
Yo creo que no, creo que era de lo que más me emocionaba, fíjate, o sea, el el ir a conocer precisamente eso y ver qué me podía encontrar, o ver qué qué cosas o qué paisajes. Yo, no sé, a mí me da mucho, creo que soy muy <chuckles> sentimental y a mí me da mucho sentimiento, o de repente me pongo como muy en ese estado de como de filósofo, no sé, de, o sea, de wao, lo que lo que tenemos en, pues, en 1 nuestro país y 2 como en el mundo, ¿no? O sea, estas zonas, o sea, estos bosques, esta, o sea, esta fauna, esta flora, o sea, todo esto, y que no siempre estamos en contacto, no siempre tenemos acceso tan fácil. Entonces, como el admirarlos, el vivirlo, el estar ahí dentro de eso, no sé, como que me pone en perspectiva muchas cosas y te hace disfrutarlo o al menos a mí, me hace disfrutarlo al doble o o al triple el estar disfrutando, entonces, no, o sea, yo iba emocionada por a ver qué me encontraba, qué me topaba y así que no, o sea, yo cero dudas de que quería ir y
Mm, qué padre. <chuckles> Ajá. Primero la curiosidad, ¿no? Dices, no, sea lo que sea que vaya a pasar, yo quiero. <chuckles> Y y a, pues, ah, pues, qué bien. Y aparte del guía, ¿fuiste con amigos, con familia o te o fuiste sola?
Sí, claro. No, en esa ocasión, eh, fui con mi pareja, los 2 subimos, eh, él fue el que el que manejó la moto porque eso sí, eso sí sí no me atreví a manejar la moto <laughs> pero pero él subió la moto, eh, y los 2 subimos, entonces, creo que también ese hecho de de estar acompañada y justamente que él comprende mucho este aspecto mío de admirar y de maravillarme, eh, por las experiencias nuevas o todos estos lugares, como que lo hizo un poquito más especial porque podía conectar o podía platicarle y asombrarme, y él me seguía la corriente y me entendía. Entonces, también él la disfrutó mucho, eh, creo yo ¿verdad? Quiero creer <chuckles> que la disfrutó mucho
Okey. Wao. <chuckles> Ay, me imagino. Qué bien. Ah. Qué bien. <chuckles> Bueno, por lo menos te hizo el ra el momento muy ameno, muy agradable, más agradable de por sí, ¿no?
Sí. Sí también y, pues, también fue el encargado de tomarme fotos, entonces, también tenías tenía que tener eso en consideración.
<chuckles> Doble función doble función. <chuckles> ¡Ah, qué bien! Definitivamente es es es agradable compartirlo, pues, con personas importantes en tu vida, ¿no? ¿Y tú cómo sientes? ¿Por qué conectas? O sea, ¿qué fue lo que te te hizo conectarte con la naturaleza?
Sí claro. <laughs> Sí, sí. Sí, claro. Yo creo mira yo creo que la f por ejemplo, la falta de tenerlo tan maravi no sé, t o sea, tan cerca, tan, ah, no sé, o sea, aquí en mi ciudad no tengo ni siquiera de que un parque como que tú digas: "Uy, está su está superbonito, ¿no? está lleno de de de árboles", o sea, no. Entonces Sí, entonces, como que la f precisamente la falta de eso en lo cotidiano creo que me ha hecho, eh, conectar, admirar de otra forma cuando he tenido la oportunidad de estar en estos espacios, eh, pues, esos espacios abiertos, esos espacios verdes, esos espacios naturales y todo eso. Entonces, creo que sí, o sea, lo principal es como no lo tengo al alcance de la mano, es buscarlo, eh, pues, ahora sí que como decir, a propósito, para poder conectar de otra forma, y y disfrutarlo, o sea, hacer el momento mágico, y poder, pues, no sé, creo que es importante también uno como persona, pues, por así decirlo, como volver a sus, pues, no raíces, pero como, pues, ¿de dónde venimos?, ¿no?, o sea, de la típica de de polvo somos y polvo seremos, de povo polvo venimos, algo así, entonces, como que reg regresar a todo ese ambiente o conectar con ese ambiente de otra forma creo que es lo que más me me emociona de de vivir esos momentos.
Ah, okey. Entiendo. Cómo crees. Wow, cómo crees que es posible. <chuckles> Ajá. Ajá. Entiendo. <chuckles> Okey. Oh, definitivamente fue, reconocer, ¿no?, que somos parte de un todo, y a través de la naturaleza, pues, tú eres parte de ese todo definitivamente, y por ejemplo, cuando llegas a ver tus fotografías, ¿sientes esa sensación de cuando estabas ahí?
Ujú. Claro. Ay sí, sí, me encanta, a mí me encanta ver, eh, fotos de mis viajes pasados, y volver a intentar conectar, ¿verdad?, y recordar, y también lo veo como motivación, eh, de volver, a lo mejor no al mismo lugar, pero sí de tenerlo en cuenta en sí, en en viajes futuros, en planeaciones futuras, para volver a a sentir ese tipo de de conexión, ese tipo de sentimientos, eh, volver a tener ese tipo de experiencias, a lo mejor en otro lugar, pero, pues sentirme de igual forma, ¿no?, ya sé que es algo que me gusta, que disfruté mucho, entonces, volver a seguir buscando esa sensación de de plenitud de de de no sé, o sea, de de completo, como dices, de de volver a hacer un todo ahí mismo.
Ujú. Ajá, entiendo. Ajá, no, pues, es increíble la forma en que lo dices, hasta se siente frío, <chuckles> definitivamente está muy genial, no, sí, me ima ya, sí que la imaginación vuela, definitivamente, ¿y estuviste muchas horas dentro de esa de esa experiencia, estuvieron estuviste mucho tiempo?
Eh Sientes el clima. <chuckles> Claro. Estuvimos en total alrededor de 2 horas y, pues, eran co nada más de, o sea, de subida y de bajada, eran como alrededor de 40 minutos para subir y 40 minutos para bajar, entonces Sí, porque subimos, o sea, hasta lo más del camino permitido, este, de de la sierra. Entonces, pues, sí, vas disfrutando el paisaje, pero también llegar a estos puntos en los que te puedes bajar y disfrutar y admirar el paisaje, y y ver y platicar y todo eso. Este, sí estuvimos creo que para mí fue poco tiempo, pero me hubiera encan o sea, me hubiera encantado estar más tiempo allí, pero creo que lo aproveché al máximo, eh, el mucho o poquito tiempo que estuve ahí, traté de de hacerlo contar.
Guau. Oh, oh, sí estaba lejos. Mm. Ujú. Y por ejemplo, ¿estuviste explorando, o sea, se bajan de la moto, se bajaron y exploraron la zona completamente a pie?
Eh, pues, mira, es que como, literalmente, era la orilla de la sierra, es literalmente, pues, es pura tierra, o sea, es entre tierra y entre árboles y todo, entonces, tienen como zonas designadas que también están como ya protegidas para que no haya un accidente y son los espacios en los que nos dejaban, pues, sí, caminar, tomarnos fotos, eh, también allá arriba tienen como restaurancitos para aprovechar, obviamente, que estés ahí arriba. Este, pero, sí, o sea, tratamos de conocer o mirar lo que estamos ahí en lo que nos podíamos bajar y las fotos y todo eso, pero no es como que podeam podiéramos- pudiéramos estar en ese momento como por nuestra cuenta, ¿no? O sea, porque, pues, a fin de cuentas, es bosque y había, te digo, es fauna silvestre, entonces, pues, ahí ellos también se quieren proteger como, pues, como guías turísticos, entonces no nos daban tanta libertad, pero sí conocimos un poquito por ahí, eh, los troncos <laughs> de los de los árboles.
Ajá. Ah, okey. Ujú. Sí, claro. Ujú. <chuckles> <chuckles> Bueno, pero ya viste más naturaleza de la que me comentabas que tienes dentro de tu comunidad, ¿no?, que es totalmente diferente. ¿Y en los restaurancitos que comentaste, pudiste tener la oportunidad de ir a comer algo o, definitivamente, ya no ya no hubo tiempo?
Sí. Y sí No, bueno, no en el de arriba, en el de arriba de la sierra, no, pero bajando, sí, <chuckles> bajando nos fuimos a co entonces, sí aprovechamos ese aspecto también de ahí del viaje.
No, pues, que bien. Oh, pues, muchas gracias por contar la historia, de verdad, eh, la cuentas con tanta emoción que se siente hasta el clima, eh, el bosque, la grandeza de los árboles, definitivamente, gracias por compartirlo.
Sí. No, hombre, muchas gracias a ti por darme, eh, este espacio para para contarte, espero que los haya animado a conectar un poquito más con la naturaleza y y que viajen y aprovechen, <chuckles> muchas gracias.
Claro que sí. <chuckles> Claro, por supuesto.
Nos vemos, gracias.
Bye, que estés bien.